Genau, ne? Das das, äh, ist schon ziemlich gut, dass man das so machen kann. Äh, und eben halt auch einfach mal 'n 'n Ründchen Sport. Das macht einfach schon, äh, was aus, wenn man das so macht, äh, weil man braucht einfach diesen Ausgleich zum ganzen Tag sitzen und, äh, durch diesen harten Kontrast, äh, durch die Bewegung, dann ist das halt auch was ganz anderes als die Arbeit, ne? Und dann fühlt sich das halt auch gleich wieder besser an.
Mhm. Hm. Ja. Mhm, okay. Und nimmst du dir auch schon mal so 'n so 'n paar Snacks mit in dein Arbeitszimmer oder 'n Kaffee oder so was? Oder trennst du jetzt auch sozusagen Essen und Arbeit auch stark voneinander?
Ne, das tatsächlich, das nehme ich, äh, ganz gerne mit. Äh, so zwischendrin einfach mal was trinken oder klar, auch mal 'n Snack essen, äh, das passiert schon mal, ähm, grade irgendwie mal in in 'n Apfel beißen oder so. Äh, ist auch mal, ne, ganz ga ganz gut, mal so 'n paar Vitamine zwischendrin zu bekommen, grade, äh, jetzt so zur dunklen Jahreszeit, wenn man dann die ganze Zeit drinnen sitzt, äh, dann tut das mal ganz gut, auch mal was Gesundes noch so nebenbei zu essen.
Mhm. Okay, ja. Mhm. Ja.

Ah, okay. Das heißt also, letztendlich, ähm, ha helfen dir diese ganzen Strategien jetzt, mit der Arbeitszeit auch irgendwo, ähm, effizienter umzugehen? Also nicht nur, dass dein Privatleben davon profitiert, sondern auch gehst du konzentrierter in den Job-Dingen zu Werke?
G genau, das ist nämlich so 'n Punkt, den ich ja lange nicht gesehen habe, weil ich dachte: „Okay, komm, ich mache jetzt hier noch was, da noch was“, und so. Ähm, und ich tue damit der Firma was Gutes, aber ich war dadurch halt total ausgelaugt und hatte gar keine Energie mehr letztendlich für meinen Job und habe dadurch dann immer mal wieder auch Fehler gemacht, weil ich unkonzentriert war. Und seitdem ich diese klare Trennung habe und 'ne klare Pause vor allen Dingen oder halt, ne es ist ja keine Pause, es ist ja dann richtig frei halt, ähm, das wirkt sich halt dann auch wiederum auf die Arbeit gut aus, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja.

Ja, und, ähm, was hat dir jetzt geholfen, das denn besser zu trennen?
Äh, also, was tatsächlich echt 'nen großen Unterschied gemacht hat, ist, ähm, ich habe im im Home oder ich arbeite im Homeoffice, äh, zum größten Teil und, äh, ich hatte ganz lange Zeit den PC im Wohnzimmer stehen, ne? Und, ähm, äh, dann hatte ich das Notebook halt, äh, ja, äh, auf'm, äh, Küchentisch stehen, äh, und habe es dann aber doch auch mit mal zum Sofa genommen. Und, ähm, dann war nie so 'ne richtig klare räumliche Trennung da, ne, so. Und, ähm, in der neuen Wohnung jetzt, da habe ich 'nen extra Büro, wo das drinnen steht. Und das ist 'n riesen Vorteil, weil ehrlicherweise kann ich jetzt einfach, äh, <chuckles> die Tür zumachen und dann ist die Arbeit so 'n Stückchen weit hinter mir gelassen.
Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe, mhm. Okay. Mhm. Ja, verstehe. Das, äh, leuchtet natürlich ein, ähm, dass, äh ja, sobald so nach dem Motto: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Du siehst halt die Geräte nicht mehr. Und, äh, ja, dann ist wahrscheinlich die, äh oder das Risiko, ständig an die Arbeit zu denken, damit auch deutlich wieder gesunken.
Ja.